Exatamente. Assim, eh, eu e meu meu esposo é meu melhor amigo, sabe. Então, nada melhor do que a pessoa que realmente convive com você saber como você é, né? Então, assim aí depois de casada e aí os amigo os amigos já são muito mais selecionados, né, seletivos. Aí, já não tem mais tanta variedade de amigos, aí você já já tem já se restringe um pouco, né? Pra mim eu, no meu caso, suz não acho muito saudável ter, eh, amizades com pessoas que talvez não são casadas. Não vão entender o que eu estou passando ou tamb amizades com o um sexo oposto, né? Então, assim, eh, muda tudo. <chuckles>
É. Aham. Aham. Aham. Sim, com certeza. Aham. Sim, só ele consegue, né? Você acha que quando uma pessoa tá se isolando e você não consegue tirar ela desse isolamento, eh, é viável você chamar outras pessoas assim pra ajudar? Por exemplo, o seu amigo lá do trabalho você com você, assim, foi muito esperta, né? Porque você, aos pouquinhos, você fo foi melhorando o ambiente ali pra ele e foi levando ele a se soltar. Mas se ele não se soltasse, eh, você teria chamado outras pessoas envolvido outras pessoas para tentar tirar ele desse isolamento?
Então, eu tenho o que into exato. Hum. Aham. Hum. <laughs> Obrigada. Aham, sim. Uhum. Teria, teria, teria. Inclusive eu fiz, né. Na época que eu estava fazendo as cartinhas, eu falava para as pessoas: "Ó, façam vocês também. Todo mundo m gosta de receber cartinha. Por que que vocês me enviam também?". E aí e fazia algo não todos, né. Mas alguns fizeram. Alguns fizeram e deu super certo. <laughs>
Hã. E eles faziam? Aham. Ah, que legal. É, aí ele se sentiu pertencente àquele lugar também, né. Foi bom. <chuckles>
Muito bom. Exato, se sentiu acolhido, né?
É. Olha, eu adorei. Muito obrigada, viu?
Ah, que tudo, adorei. Obrigada por me deixar compartilhar. Até a próxima.

Ah, já, já f já me isolei, já ó ó, a pessoa, eh, nã ele é meu amigo, é meu marido <laughs>
E algum amigo já percebeu? Aham. Hã.
ele percebeu, ele percebeu, assim, tem vezes eu ach mas eu acho que é um pouco de TPM, tem vezes no mês que eu me isolo muito, sabe, eu me isolo demais. No mei eu acho que é TPM, sim. Tem umas um tem umas datas que eu fico assim: "Gente, por que que eu estou existindo", sabe, <laughs> aí você deita a cabeça no travesseiro e chora por nada. E, assim, e é um e é um período sombrio, vou contar pra você, porque eu não gosto de atender telefone, eu não fico em telefone, eu não gosto de ver TV, eu não eu não ligo o computador, não ligo o videogame, nada. Eu quero deitar na cama e fico ali no limbo. Você acredita nisso?
Hã. No mês? É TPM. <laughs> Ah. Ah, é TPM, pode ter certeza. <laughs> Nossa. Nossa, é TPM mesmo.
Fico ali. A minha única vontade é existir. <laughs>
É, mau humor. <laughs>
E aí ele fala: "Meu Deus, eu acho que minha mulher tá depressiva, não é possível". Eu falo: "Mô, vem cá, eu preciso de um chocolatinho." <laughs>
<laughs> E o que ele faz pra te tirar do isolamento ou não tem o que fazer nesse ho nessa hora, tem que deixar passar a fase?
Olha, dependendo dependendo aham, dependendo de quando esse meu isolamento acontece, porque ele trabalha, né, então, assim, se o meu isolamento acontece no período que ele está de folga, assim, passa uns 2, 3 dias de folga, ele fala: "Não, está bom, vamos sair". A única coisa que mulher ama mais no mundo é é gastar dinheiro com alguma coisa, né, ou seja gastar dinheiro com maquiagem, com bolsa, com alguma coisa ela gosta de gastar dinheiro, com roupa, sapato. Daí ó, meu Deus, comida que tudo. Ai, eu amo comer, amo comer, amo aquele amo um sushi, uma churrascada, os 2 extremos, sabe. <laughs>
Hã. Hã. Hã. Com roupa, sapato, comida. Aham. Aham, aham. <laughs>
Então ele ele fala: "Não, va vamos sair, vamos sair, que pra onde você quer ir hoje?", aí eu falo: "Poxa, tô afim de comer aquele churrasco", e, assim, a gente vai numa numa chu num num numa churrascaria e, às vezes: "Ai, quero um rodízio de sushi".
Aham. E isso te deixa feliz? De estar te tira do isolamen <laughs>

Então, eh, eu a foi um pouco uns 50, 50, sabe. Ele não me contou tudo, assim, ele se abria de vez em quando, falava que estava bem, às vezes em casa não estava tão bem, e as ve e o trabalho era uma forma de de se de ganhar dinheiro pra sustentar a família, mas também era um um uma certa um certo escape dos problemas de casa, né. Então
Hã. Hã. Aham. Entendi. Aham, mas ele gostava desse trabalho? Porque às vezes a pessoa tá ali, não gosta, mas tá ali porque tem que estar, precisa, né.
Eu acho É, porque precisa, né. Eu acho que ele não gostava muito não, mas mas era aquilo que tinha pra ele no momento, né?
É, porque talvez isso também fosse a causa, né. Se fosse algo que ele gostasse de de fazer talvez ele ficaria mais feliz, né.
Sim. Na época Exato. Na época que eu conheci ele, estava pertinho do começo da pandemia, sabe. Eu conheci ele um po antes da pandemia. Então os supermercados foram um dos poucos setores que não foram foram afe foram afetados, mas não tanto, porque tinha que continuar aberto, né. As pessoas tinham que continuar, eh, comendo, enfim. Então, não tinha muito o que fazer, todos os outros trabalhos estavam, eh, parados. E e já pensou, voc eh, você é o único que sustenta sua família, infelizmente acontece uma pandemia que tá con tá rolando no mundo inteiro e você não tem muito o que fazer, não tem mui não tem pra onde fugir, entendeu. Então você tem que se sentir grato.
Aham. Sim. É, nossa. É, verdade, talvez também ele tivesse medo de perder o emprego e pensasse: "O que eu vou fazer, né, então vou ficar mudo e calado", né. Ou talvez ele já tinha passado por uma experiência em que ele ele abriu a boca ali e e foi puxar um tapete, então fala muito, né.
Exato, exatamente, exatamente. Exato. Aham. E falou "Ok, vou ter que ficar". <chuckles> Sim.
Dá bom dia a cavalo. <laughs>
Exatamente, exatamente. Mas
Como dizem.

Aham.
E aí eu falei pra ele: "Cadê meu abraço?" E ele abraçava rindo, daquele sorrisinho meio meio contido, eh, ele era branco, as bochechinhas vermelhas. <laughs>
Aham. Constrangedor ali, né, constrang É, ou talvez ele era muito tímido, não? Também.
E aí pronto. Muito tímida também, mas tinha tinha essas questões dentro de casa, se parecia que a família dele não estava indo bem, sabe, eles moravam em um lugar um pouco humilde, então, e é só ele que trabalhava pra sustentar a família, algo assim, então eu acho que acaba pesando demais, e era ele era um rapaz novo.
Aham. Aham. Ah entendi. Ele era reino de família, né, tinha um peso nas costas ali.
Exato, exato e ele eu acho que e acho que as pessoas terem um pouco de empatia talvez aliviem um pouco da pressão, sabe, um pouco da quando você é o único que pode dar um, digamos, um futuro pra sua família, acaba pesando, né, você concorda comigo?
Aham. Sim, aham. Ah, com certeza, né.
Então eu passei a adotar essa prática.
É, você tem a família nas costas, né. Né, é difícil. Uhum.
Exato, exato. Uhum. Então eu passei a adotar essa prática, assim, todo dia chegava, me dava um abraço e você acredita que ele foi mudando, do nada, eu vi esse menino em, hã, do todo mundo, do nada eu vi esse menino em festinha ali da às vezes a gente fazia uns pequeno umas pequenas confraternizações no trabalho, e ele já estava lá e ele já estava indo e se divertia, e fazia algumas piadas, e aí querendo ou não, as meninas começaram a se interessar por ele. Assim: "Nossa, fulano está diferente", eh, aí, <laughs> eu falei: "Verdade, tá muito bom", e eu sempre tive, eu não sei, me sentia muito mais uma mãe do que uma uma amiga de fato. <laughs>
É mesmo? Com você ou com todo mundo? Olha. Hã. Olha. Olha. <laughs> E acabou que ele saiu dessa.